आज जैसे मैं बोलूँ कि, अगर आप फिक्र कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट अगर वो मेरे से ये अ, वो रखें, उम्मीद रखें कि मैं 8 बजे मेरे पीजी पे ही रहूँगी क्योंकि कभी-कभी अ, जैसे ऑफ़िस में काम बहुत ज़्यादा होता है तो मेरे को 9 भी बज जाते हैं और जैसे हमारा अ, मेरे अ, ओवर टाइम भी हमें कभी-कभी करना पड़ जाता है तो 9 भी, साढ़े 9 भी बज जाते हैं और मीटिंग्स में ही हमें टाइम का पता नहीं लगता है कहीं न कहीं। <clicks tongue> तो अब मैं उन सब चीजों को तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकती और वो वो इस चीज़ को शायद समझने में वो भी नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स को पता रहता है कि हाँ, अभी वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो वही है <smacks lips> कि अ, वो अगर फिक्र करे वहाँ तक ठीक है, बट अगर वो चाहे कि मैं उस टाइम में, मैं घर पे मिलूँ तो शायद वो चीज़ें नहीं हो सकती है कहीं न कहीं।
हाँ। एक्सपेक्ट। हुँ। जी। वो। हाँ, वो तो है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। <laughs> बिल्कुल। तो ये तो देखिए रहता ही है कि हाँ, ऐसे फिक्र तो देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा रहती है कि और और ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा है वैसे। क्योंकि देखिए इतने फ़ोन तो वैसे करने नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखिए कुछ न कुछ, देखिए उधर व्यस्त भी हो सकते हैं या काम भी हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, हाँ, ये तो देखिए रहता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनरेशन गैप की वज़ह से देखिए बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं? तो कभी-कभी अपॉर्च्युनिटी मिस भी कर देते हैं क्या ऐसे जनरेशन गैप की वज़ह से? जैसे कई बार हमें देखिए बहुत ज़रूरी काम होता है और मना हो जाता है जैसे बुजुर्गों के द्वारा या किसी और के द्वारा, ऐसे में हम काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर भी देते हैं, क्या लगता है आपको ऐसा होता है?
उहुँ, तो उ, हुँ। हुँ। हाँ, वही, वही, वही। थोड़ा सम समझना पड़ता है। हुँ। हुँ। आज जैसे मैं अप अपने ही घर की बात करना चाहूँगी, तो अपॉर्च्युनिटी मिस करने का मौका तो मैं उनको कभी दूँगी नहीं, क्योंकि अ, मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लूँगी उस टाइम पे। या फिर मैं अपने भाइयों को समझा दूँगी तो वो उनको आगे जाके समझा देंगे। और जब <clicks tongue> 3-4 लोग एक जगह खड़े हों, तो फिर वो उस उनको भी मानना पड़ेगा कहीं न कहीं। तो मैं अपॉर्च्युनिटी अ, मिस करने का मौका तो मैं दूँगी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके अ, विचार विचारों या धारणाएँ से धारणाओं से। अ, तो क्योंकि अ, अभी जैसे उनकी धारणाएँ हाँ, बदलना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है तो मैं पूरा ट्राई करती रहती हूँ कि हाँ, बदल दूँगी एक दिन में शायद।
<chuckles> अच्छा। ओह! ठीक है। हाँ, ये तो है। <chuckles> बिल्कुल अ, बिल्कुल। <chuckles> अच्छा। अच्छा, तो उनको ना मनाने का आपका सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहता है? आप मतलब क्या टेक्निक है जो इस्तेमाल करते हो अक्सर उनको मनाने के लिए? कोई है, ऐसी छोटी-मोटी टेक्निक या कोई बड़ी टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते हो कोई?